لأ مش بكش مش بشكل كبير يعني خليني ما بالغش يعني، لأن حتّة إن أنتِ الواحد <laughs> الواحد عشان يغيّر جسمه بشكل كبير ده عايز يروح يروح ورشة، <laughs> ورشة سيارات تصلّحه، مش <laughs> أنا يعني <laughs> ي ي كبير إيه يعني عشان آآ، عشان أ أخلّص ك يعني أتخلّص من كُلّ الديفوهات اللي في جسمي أو ال والحاجات ممكن تكون بت مضايقاني وما تكون وتكون برضو بتأثر على صحتي دي عايزة عايزة مجهود كبير وشاق، أنا يمكن بقى شغ آه عشان مشغول ف فالدنيا ما بتبقاش ب ب ب بتبقى بشكل كبير، ف م ممكن حاجات بسيطة يعني آه ب اتغيّرت بشكل بسيط، بطني خفِّت سِنّة مثلًا، آآ، حسيت حتى حسيت إن الحزام بيتربط على بطني، الأول كنت لمّا آجي ألبس بنطلون <laughs>
<laughs> أصلًا. <laughs> <laughs> أيوه بالضبط. معاك حق فعلًا. جميل. <laughs> برافو عليك بجد.
الله العيال كانوا كُلّ واحد بيشد من ناحية عشان الحزام يتقفل، أعمِل إيه؟ <laughs> ما أنا خلاص ما أنا غرقان يعني، تعالوا يا ولاد ساعدوني، أبوكم ب غرقان في البنطلون أ <laughs>
<laughs> <chuckles> خلاص بقى ما بقيتش محتاج مساعدة من حد. <laughs>
آه، وحسيت إن مثل مثلًا ال ال السِنّة بتاعة ال ال الحزام خلاص يعني قلِّت سِنّة، يمكن دايمًا ده المقياس اللي أنا اللي أنا اللي أنا باس
أيوه، ده تقدم كبير جدًا بجد.
<laughs> فده كويس، طبعًا بجانب الصحة النفسية بقى خلي بالِك، الحاجات ال الجميلة الصغيّرة ديّة بتاعة الرياضة بتخلّي الواحد والله نفسيته أحسن، ومزاجه عالي يعني.
معاك حق، بما إنك ذكرت بقى الصحة النفسية، قُل لي بقى أنت لمّا تبقى مضغوط كده وحاسس إن أنت عندك ضغوطات كبيرة جدًا والموضوع مأثر عليك نفسيًا، بتحس بقى ده على جسمك؟ يعني بتبدأ ت يبان على جسمك لمّا نفسيتك تبقى مش كويسة؟
أيوه. أيوه. ياه، ما أقولكيش آه أومال إيه بيبان، هالات سودة بقى و وصداع و <laughs> آآ،.
<laughs> آه، يعني الاتنين مرتبطين ببعض فعلًا؟
آه والله فعلًا الواحد لمّا بيبقي نفسيته تعبانة بتلاقي عينيه عينيه مش مش رايقة، تحت عيني أنا كده أنا واحد لمّا مثلًا باكون بافكر في حاجة ونفسيتي متضايقة وحاجة مشغل مشغول بيها في البيت أو كده ده بيظهر عليَّ، بالاقي هالات سودة تحت عيني، ب ب عينيَّ مش صافية، آآ، مزاجي مش مش مش أحسن حاجة، مش رايق، آآ، بيأثر طب آه طبعًا بيأثر، وح وبتظهر على جسمي حاجا والله يمكن أنا واحد من الناس لمّا باكون ما حد يضايقني والّا حاجة بيظهر ندوب كده سودة في في جلدي، أنا سألت عليها، آه والله أنا كنت مفكرها مرض جلدي، فسألت قالوا لي آه، والله سألت دكتور قال لي: "دي إكزيما بتطلع من من من لمّا بتبقى متضايق أو نفسيتك فعدّل من نفسيتك هتختفي"، حصل والله فعلًا أنا باتكلم يعني تجربة تجربة كانت ج غريبة شوية، كُلّ شوية الاقي ندب ندبة كده زي زرقا في جلدي أو حاجة، سألت قُلت قُلت للدكتور: "يا دكتور إيه ده أنا مش فاهم هو أنا عندي مرض جلدي هو أنا اجربيت والّا إيه والّا جالي جَرَب؟"، قال لي: "لأ لأ <laughs> لأ يا".
معاك حق. مفهوم آه. ياه! للدرجة دي؟! آه فاهمة قصدك. أيوه بالضبط. <laughs> لأ بس واضح يعني إن الموضوع بجد بيأثر على نفسيتك بشكل كبير جدًا، يعني على جسمك نفسيتك نَفسها بتأثر على جسمك طول الوقت، فده هو ده بيبقى موجود طول الوقت والّا مثلًا الندبات دي ممكن تطلع في أوقات أنت متضايق فيها زيادة عن اللزوم؟
إمم.